あの、現在って何かその趣味とかってあります？
ええええ。あのですね、私あの、実は、スキーが趣味で、ま、ちょっとブランクの期間もあったんですけど、ま、あの、1回は、最低1年に1回は行っていますね。
おお。 え、すごいですね、なかなかスキーを趣味にしてる人ってそんなに多くの多くないのかなと思うんですけど、そのしゅスキーを始めたきっかけって、何かあったんですか？
ええ。ま、きっかけとしては、ま、始めたというよりは、あの、人に誘われて、まあ、なんとなくやってみようかなみたいな、こう自分があんか、あの、思い立ってやってみようと思ったわけではなく、あの、たまたまですね、えっと、学生の頃に、あの、友達がスキー部に入ったんですよね。
うん。 うん。 うん。
なんですけど、 友達スキー部に入ったんだけど、スキーは1回もやったことない友達だったんですね。で、私は別のクラブに入ってたので、スキー部ではなかったんですが、その子がなんか冬の合宿に行くにあたって、ま、初めてで1回もやったことないんで、ま、その前に、親戚の家に、えっと、あの長野の方に、親戚があるので教えてもらいに行くから、一緒にどう。みたいな、ま、軽い感じだったんですよね。
ええ。 はいはい。 うん。 うん。 うん。 うん。へえ。 はいはいはいはい。 そうだったんですね。で、結構その、軽い感じで、その友人とかに誘われて、行ったってことなんですけど。その、最初にその、実際にスキーをやってみて、その、その感想というか、ま、「難しいな」ですとか、まあ、結構、ま、「寒くて大変だな」とか、いろいろあると思うんですけど。その最初にスキーやってみた時の、その、何か記憶とかってあります？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
<chuckles> うん。ええっと、寒かったのは、まあ、寒かったんですけど、ま、私の住んでたところも寒かったので、それほど寒さは、気にならなかったですね。だけど、えっと、まあ、ほんとに全くの初めてだったので、スキーを履くところから、結構あの、その当時ですね、もう歳がばれちゃうんですけど、えっと、もう今のスキーとは全然違っていて。今だったら、こうカチャカチャっと、あの、ま、金具というかビンディングで、もう、ただあの、押せば、履けるような靴で、押したら履けるんですけど。その当時は、あの
うん。 ああ、なるほど。 うん。 うん。 うん。 ああ。
えっと、ですね、スキー板に紐が付いていて、あの、縛り付けてるんですよね。
うん。<chuckles> ああ、そうなんすね。はいはいはい。
ねいく、もう、そういう時代なんだったんですよね。で、ま、それであの、友達と二人でその友達の親戚のおじさんに、ま、最初教えてもらいながらやったんですけど、で、やっぱり滑るというよりも、なんか滑ってっちゃうから怖いですよね。
うーん。うんうんうん。
で、なんが体勢も変な感じなってしまうし。
ほうですよね。まあ、最初、つ特に初心者の人とかにとっては、ま、結構スキー、ま、滑っていくので、まあ、ぜ制御もきかないだろうし、結構怖いイメージを持たれる方もいると思うんですけど、ま、そこ、あの、今でもスキーをやっていらっしゃってるってことなんですけど、なんじゃあ、なんでスキーを続けようと思ったのか、その好きになったきっかけとかって、ああるんですか？
え、ええええ。 うん。 あ、それはですね、ま、最初はそんな感じで、もうちょっと教え方もスパルタだったし、ええ、なんか、その次の日は、従兄弟が教えてくれて、ちょっと教え方も違ってたりして、まあ、なんか、すスキーをしたって言うよりは、なんか転びに行ったみたいな感じだったんですよね。
あ、 そうだったんはい。 じゃ、そうなんすね、はいはい。
うん、多分2泊3日ぐらいで行ったと思うんですけど、なんかかなりあの、スキーが出来るには至らなくって、でも、あの、その後ですね、結構、ま、スキー部ではなかったけど、まあ、あの、好きな者同士っていうか、友達同士で、まあ、グループで何回か、えっと、学生のうちに行っていて、冬になると、で、まあ、ちょちょっとずつですね、ボーゲンのなんかあの、毛が生えたみたいな感じで
うん。 うん。 うん。
下手だったんだけど、あの、少しずつ滑れんにゃと、結構面白いんですよね、スキーって。 で、えっと、結構、えっと、学生の時も、えっとそれから就職しして、社会人になってからも、まあ、毎年何回も、日帰りだったり、泊まりだったりで、結構当時はあんまり楽しみが、あの少なくって、今みたいにインターネットも無いのでね。なので、結構スキー行く機会があったんですよね。
なるほど、はい。 うん。 うんうん。 ああ、なるほど、もう昔は結構そういうスキーをあ、はや流行ってたのかわかんないすけど、そういってそういって結構気軽に友人とスキーを行くような、そういう時代だったってことなんですかね？
そうなんですよね。なんかもう、スキーやってない人の方が少ないぐらい、なんか職場でも、珍しいっていう感じで、ま、行く時は結構大勢で行ってましたね、就職してから。
うん。 ええ。 ああ。なるほど。
ん、なんでええ。続けてはいたんですよね。
うんうん。 ああ、そうなんですね。で、まあ、その、スキーをやっていくうちに、その、できるようになってくると面白いっていうことをおっしゃってたんですけど、その具体的に、そのスキーのここがいい、まあ、できるようになっていくにつれて、ここが楽しいと思えるようになったところとかって何かあります？
ええええ。 はい。 えっとね、やっぱり最初の壁があまりにも、私そんなに運動神経まあ、悪くもないけど良くもないんですよね。だからあの結構コツがすぐに掴めて滑れるようになったっていうわけではなく、ま、徐々にですね、ほんとにちょっとずつ、ちょっとずつ、でも、周りのみんなもまあ、おんなじような、そんな感じで。少しずつ上達してくっていう感じだったので、まあ、おんなじレベルの人が沢山いて、で、学生の頃だったら、もうほとんど泊まりで行っていたので、まあ旅行とプラススキーっていう感じで、で、まあ夜になれば結構ワイワイガヤガヤお喋りしてたり、まあトランプしたりしながら、なんか結構楽しかったんですよね、そういうスキーに行くっていうこと自体が、で、続けられたんじゃないかなと思うんですが。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 はいはいはいはい。
えっとええ。
あ、そうなんですね、なるほど。
そうあええ。
えっと友人と行くこと自体が、ま、楽しいっていうことだと思うんですけど。じゃあその、ま、友人と、ま、特ん学生時代とか、ま、その後、大人になってからも行ってたのかちょっとわからないんですけど、そのキー旅行で、特にその友人とのそのなそのなんですか、人間関係がらみ、その友人関係がらみで、そのスキー旅行で特に記憶に残っていることって何かあります？
うん。 あのですね、あまりにもスキー人口が多かったせいか、あの、結構みんな行ってたし、私が例えば高校時代の友達とかも、ま、あの、大学とかは違ってたけど、まあ、あの、行ってて、で、け結構スキー人口多かったせいか、なんかスキー場であの、あった出来事、例えばあの
はいはい。 うん。
「こないだ、あの、そこのペンションに泊まったんだよね」っていう話を全然スキーに行ったことない友達と喋ると、あの、「ああ、私も行った」みたいな、そういう話になって、で、なんか、あの、「こないだ行った時、あの1階のガラスが割れてたんだよね」って言ったら、なんと、その子が割ったガラスであって。なんかあのすごいなんか偶然だなと思って。
うん。 はい。 うん。 ほうほう。 <laughs> え、ええ。 ああ、面白い。
びっくり、なんかスキーの靴でコンクってやったら割れたらしいんですよね。
<laughs> ああ、そんな、ああ、はいはいはいはいはい。
うん。で、なんかそういう とかですね、まあ、おんなじツアーに行って、おんなじそのツアーのスタッフの人を知ってたとか、なんかそういう繋がりも んで SNS とか全然無いんですよね。だけど、あまりにもスキー人口が多いので、なんかそんな変ななんか繋がりっていうのは、感じたことはありましたね。そしてなんか
うーん。 <laughs> ええ、それは面白いですね。もう世界は意外と狭かったみたいな感じのことが色々あったってことなんですね。
うん。 そうですね。 そうですね。で、まあ、あの社会人になってからも、ま、どっちかって言う、社会人になってからの方が、行く機会は多かったですね。結構まあ、毎週ではなかったけど、ま、日帰りとか、泊まりとかで、結構もうちょくちょく行って、もう社会人になってから自分の道具も買ったし
うん。 うん。
その働き出してからの方が結構熱が入ったというか、まあ下手だったんですけど、相変わらず。やってましたかね。うん。
うん。 うん。 はいはい。その社会人になってから道具を初めて買われたって話してたと思うんですけど、その初めて買った道具にまつわるなんか思い出ですとか、その初めて買った道具に結構思い入れがあるとか、そういったのってありました？
ええ。 あのですね、あのその買ったっていうその機会も、あのもボーナス冬のボーナスが出た日に、なんかあの同期の、あの会社の友達が、ちょっと違う部署だったんですけど、私のフロアまで降りてきて、あの「もう買いに行くよ」みたいな感じで、まあ2、3日前から、ちょっと行こうかみたいな感じょうしあったんですけど、その友達が、ちょっと見に行こうかみたいな感じ、会社の帰りに見に行って、もうすぐ、そ全部揃えちゃったんですよね。
うん。 うん。 ええ。 うんうん。
まあ、行くにあたはあの、んま、揃えないと、レンタルもあったんですけど、まあやっぱり何回も行くとなれば、自分の道具持ってた方が良いので。
ああ、なるほど。 うん。
ん、けですね。当時、今みたいにあの色々、あの選択の幅が、そんなには無くって、今と比べればですね。え、高かったんですよね、あんまり、安いのはあったけど、そんな安いのから高いのまで、こう幅広く、あの充実ではいなかったんですね、品揃えが。なので、まあ、あの結構高かったんですよね、もう、ボーナスの結構な部分を使ってしまっていっかいで。なんか今から思うとあれってもっと色々考えて、一度にもう上まで全部買ってしまったので。なんか、でもっと色々なあの、買い方があったじゃないかなと思って、ちょっと今でも思い出しますね、たまに。あれもったいなかったなと思って。
うん、そうですよね、うん。 うん。 うん。 うん。 おお。 うんうん。 <laughs> ああ、あ、もったいなかった、あ結構そうなんすよね、なんか思い入れがある、なんか結構その最初の大事な買い物だだだと思うので、結構時間をかけて、その店員さんに聞いて、ゆうじいずに聞いて、買ったのかなと思ったんです、結構その場の勢いで買っちゃったって感じなんですか？
ええ。 あ。でもね、買いに行ったところはその量販店スキー道具の量販店もあったんだけど、その、ちょっと安めのとこじゃなくて、あのまあスキー専門、あの登山専門のお店で買ったので、凄く相談には乗ってくれましたね、だけどやっぱりお店の人からしたら、相談されれば高いのを勧めますよね。なので、もう必ずお靴も板も全部、なんかちょっと高めでしたね。
うん。 はいはい。 うん。 <laughs> ああ、なるほど、そういうことだったんですね。でもそうやって、最初のそのボーナスのほとんどをはたいて買ったそのスキー用具ってのは、やっぱり結構思い入れがあって、結構長いこと使ってらしてたんじゃないんですか？そんなことないんですか？
ええ、ええ。 あ、ま、もうずっと使ってましたね、それ。うん。どれぐらいかな、結構。あ、んと、まあ、じもう10年以上は、軽く使ってましたね。だけど、なだんだんですね、今、友達もスキーに行かなくなったりして、まあ、いろいろあの、立場が変わりますよね、結婚して子供ができたりとか、そうすると行かなくなって、まあ、私もそんなに年に1回とか2回ぐらいになってしまって、だんだん行かなくなってしまったんですよね。
うん、何年ぐらい使ってたん？ ああ、結構長持ち。うん。 うん。 うん。 うん。
あの、少しブランクがあって、ま、結構20年以上ブランクがあって、また、あの、始めたんですけどね。
ああ、なるほど、じゃあ、そのブランクが空いて、また最近始めたっておっしゃってたんですけど、まあ、そうですよね、まあ、最近はじまた再開して、その、まあ、意外と滑れるなとか、あと道具とか、あと、どうされてるんですかね？
ええ。 道具はですね、もう今手放しちゃったんでないので、あ、でもですね、あの、スノーボードもちょっと、再開してから始めたので、スノーボードの、あの、道具は、まあ、自分の持ってますけど、スキーは、あの、現地で借りてますね、レンタルで。うん、で、あの、道具が、2セット持ってくとかなりちょっと負担になるので、スキーは、まあ、借りるようにして、スノーボードだけ持ってってるんですけど
ああ、なるほど。 うんうん。 うん、そうなんですね。まあ、その再開してみてのその感想とかどうですか？やっぱスキーは楽しいなって思います？
あ、もう凄い前に、あの、みんなで一緒に滑ってた時よりは、あたし結構1人で行くことが多くなったんですけど、もう、なんか自由に滑れるし、あんまり、怖いあの、高い斜面のところには、あの、行かなくいいでも済むので、自分の行きたいとこだけ滑ってられるので、まあ、格段になんか、楽しみはぐんと増えたなって思いますね。で、なんか、あの、すスキーってそんなに、あの、まあ、テニスとか、そうゆうスポーツに比べれば、あの、息が上がらないんですね。ただ、重力に合わせてこう滑ってるだけなので、なんで、まあ、結構年齢が上がってきてからも、向いてるスポーツだなってゆうのは感じますね。
うんうん。 うん。 ああ、なるほど。 うん。 ああ、うん。 ああ、確かにそうですね、その、年がいっても楽しめるスポーツだと思いますね。あの、まあ、その、ま、学生時代に、まあまあ、学生時代、社会人時代に、その、スキーを結構がっつりやってた時と、今今再開、で、ま、改めて、まあ、ぼちぼちやっているって話だったんですけど、その、昔の、やってた時と今、いうん、やってる時とで、何かちょっと違うなみたいな点ってあるんですか？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
あ、やっぱり、昔は人に誘われて、まあ、なんか付き合いとゆうか、友達付き合いの一環で、まあ、ほとんど行ってたみたいな感じはあったんですけど、今はもう断然自分で行きたいってゆう気持ちが、もうはやって、行かずにはいられないって感じですかね。そこが大きい ますね。
うん。 <laughs> ああ、じゃ、再燃してぬしてるんですね、再燃してるんですね、今。
そうですね。うん、はい、再燃してます。
ああ、いいですね。 いいですね。まあ、このスキーについていろいろ教えていただいてありがとうございました。結構楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。
あ、ありがとうあ、こちらこそ、あの、話聞いていただいてありがとうございました。また、良ければ、おはなししましょう。
はい、ありがと はい、ありがとございます。